إمم.
الم المايوه بجد و واصل لرقم آآ، ع عظيم يعني رقم رقم كبير أوي.
قرض ت عشان تجيبيه. <laughs>
كام، كام؟ <laughs>
باقول لِك تاخدي قرض عشان تعرفي تجيبيه. <laughs>
آه، آه، ده حقيقي بجد، في ناس بتعمل جمعيات، وفي ناس أنا بالنسبة لي ال المشكلة دي مشكلة، دي مشكلة يا جماعة، زائد كمان إن ال الجودة بتاعة الحاجة بجد وحشة جدًا، جدًا، يعني أنا ما عنديش مشكلة إني أدفع فلوس كتيرة جدًا في جزمة آه، في جزمة براند كويس، في Coat مش عارف إيه، بس هيعيش معايا، أدفع فيه عادي، ما فيش مشكلة، لكن أدفع كل المبلغ ده علشان مايوه، الب الquality بتاعته مش كويسة، بس عشان أنزّل صورة إن أنا لابسة مايوه من هادية غالب وأنزّل الstory وأروح ال مش عارف إيه، <tsk> يا جماعة مالكم بجد؟! <laughs> يا جماع يا جماعة ليه كده؟! هو ل إحنا ليه؟! إحنا ليه وصلنا بجد أنا أمّا باقعد أفكّر في الحاجات دي بجد باستغرب، وباحس الناس، إحنا أنتم ليه بتعملوا كده! والله يعني، ليه السباق اللي على طول ده؟ ف
إمم. آه. حاجة تستاهل آه. أيوه. تمام. إمم. ويبقى ويبقى مديون وتبقى حالتها صعبة بعديها، ويبقى الناس ماشية م مش عارفة تسدد اللي وراها، بسبب المنظرة بس.
بالضبط كده، علشان بس أنزّل post إن أنا لابسة المايوه الفلاني من البراند الفلاني، اللي دافعة فيه فلوس كتيرة جدًا، وهو أصلًا وحِش. ما عنديش مشكلة تكوني بتدفعي أكتر من ده 50 مرة ضعف، بس تبقى حاجة أنتِ بتستفادي منها، وحاجة ليكِ يعني، مش حاجة للناس. ادفعي فلوس في حاجة ليكِ، ما تدفعيش فلوس في حاجة عشان تتمنظري بيها أو للناس، يعني برضه ده مبدأ.
آه. إمم. أيوه، أيوه، أيوه بس يعني زي ما أنتِ قُلتِ كده برضه هو واضح جدًا، إن هو تأثير الSOCIAL MEDIA وإن الbrand والناس بقى نازلة تتمنظر على بعض اللي لابسة الماركة الفلانية، وده اللي يهمها مش مهم بقى الquality، مش مهم ال آآ الحاجة.
إمم، وهي وهي ذكية جدًا صاحبة البراند، خد بالك يعني، هي بجد بجد Marketeer، لأ دي Marketeer بجد هايلة، هايلة يعني، أنا أنا بجد باحبها شخصيًا يعني، بس هي Marketeer ذكية جدًا، جدًا، وشاطرة جدًا، جدًا بصراحة.
آه. بتلعب على الحتّه دي، إمم. آه. وهل برضه عندها مشاكل مارك من مشاكل بتاعة اليخت الصغير واليخت الكبير دي، والّا ما تفتكريش اللي هي بتقول؟ <laughs> مشاكل العالم الأول دي. <laughs>
<laughs> طبعًا، طبعًا أُمّال مين اللي عنده مشاكل أيوه عندها طبعًا مشاكل زي كده <laughs> عملِت عربية لونها مش عارفة أكتر لونين بتحبهم، ف مش عارفة أنت متابعها والّا لأ؟ بس هي م العربية المرسيدس بتاعتها عملتها بpink وorange لأن دول أكتر لونين بتحبهم فعملتها special edition يعني أيوه.
<laughs> آه. آه، المرسيدس آه. إمم طبعًا، طبعًا يعني أكيد مش هتركب LADA يعني آه. <giggles>
فا دي مشاكل <laughs> بالضبط.